Salamat, ha, andito ka. Medyo naninibago na rin ako sa sarili ko ngayon. Alam mo, simula last week parang kakaiba na yung mga kinikilos ko. Iniisip ko ngang magpacheck-up. Alam mo nung oo, simula nung namatay si Bentong, eh, na imi umiba na yung mga kilos ko. Parang napapansin ko nangungulila ako. Parang namimiss ko yung mga dating ginagawa namin. Parang nagjo-jogging ng morning, namamasyal, tapos yung mga binibili kong mga dog food
Hala. Mhm.
namimiss ko na rin. 'Pag nakikita ko yung dog food na kinakain niya, yung nandito sa bahay, lagi ko siyang naalala. Parang <tsk> hindi na ako komportable minsan, parang hindi ako mapakali. 'Pag nakakarinig ako ng tahol nung ibang aso, parang naiisip ko siya tapos <smacks lips> lalabas ako. 'Pag may pinupuntahan ako, 'pag nasa palengke, 'pag nasa mall, alam mo yung may mga dala-dala silang pet, yung iba nasa bag nila yung pusa, mm. Hawak-hawak nila yung aso nila. Kahit pagpunta ko ng park, naalala ko pa rin yung aso ko. 'Pag naglalakad ako sa park, ang daming mga tao doon na hawak nila yung mga pet nila, yung mga alaga nila. So, parang nakakapanibago. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang hindi siya maganda sa health ko. Nawawalan na ako ng ganang kumain, parang hirap akong ma-motivate lalo na yung ibang ginagawa namin dati. Nagba-basketball din ako, pero parang wala akong gana. Dati competitive ako 'pag naglalaro kami ng basketball, 'di talaga kami nagpapatalo. Pero ngayon parang, sige na, kayo na ngang panalo, parang gano'n na yung, ah, naiisip ko tapos yung reaksiyon ko. Ano kayang puwede kong gawin, bakit kaya gan'to yung nararamdaman ko?
Mhm. Ah, mm. Mhm. Oh. Mm. Mhm. Oo. Well, ah, naiintindihan ko yung ano 'no, yung nararamdaman mo, 'yon yung longing dun sa ano, dun sa pagkawala nung ano ng, um, ng aso mo 'di ba? So, um, yung yung situations kasi, eh, ano talagang mahirap dahil, ah, recently lang 'to 'di ba, last week lang tama ba?
Oo.
Hmm. So meron akong tanong 'no, ito bang ano, itong mga activities mo katulad ng pagjo-jogging, ah, pagbaba-basketball kasama mo ba siya, nakabantay sa'yo gan'yan?
Oo, kasi gustong-gusto rin siya ng mga friends ko, eh, kapag nag-jo-jogging kasama ko, kahit yung ibang friends ko kasi may mga dogs din sila. Kahit yung sa basketball sinasama namin sa gym, ayaw papasukin nga nung guard, kaya palitan kami pumupunta dun sa labas para magbantay dun sa mga aso. Kaya talagang nakakapanibago nung bigla siyang nawala, eh.
Hmm. Oh, I see. So, um, anong tawag dito? Tingin ko hindi lang ikaw yung nakaka-miss 'di ba, yung mga kasama mo din sa sa ano, sa yung mga gym bodies mo. So, um, itong ano, itong alaga mo eto talaga yung naging ka-body-body mo, um, simula noon, tama ba? Eh, ga gaano ba kayo katagal na ano, I mean gaano mo ba siya katagal na nakasama?
Oh Binigay siya sa'kin 10 years ago na eh.
Oh.
Eh, 1 year old palang siya nun nung nakuha ko kaya ako talaga nagpalaki sa kanya, ang tagal naming nagkasama.
Hmm, okey. So, talagang ano, talagang, um, yung paninibago na nawala siya eh talagang hindi ano, hindi biro, 'di ba? So, yung yung, um, pagka may tumatahol na as na aso, akala mo siya na yun, 'di ba. Um, pero kasi yung mga ano, yung mga since nabanggit mo kanina, ah, yung dog food nandiyan pa di ba, um, yung yung ano ba, yung, ah, kainan niya ba nandiyan pa rin, ah, hindi mo pa ba naipapamigay? Hindi mo pa ba siya naitatabi?
Oo, andito pa lahat ng gamit niya, pati nga yung mga laruan niya nandito eh.
O Hmm, mm pati yung mga damit niya.
Oo, lahat, lahat ng gamit niya nagkalat dito sa bahay.
Ah, ayan. Okey. So sa tingin ko, 'no. Pero 'yong, ah, 'yong ano, kasi, eh, 'yong, um, 'yong pangungulila hindi naman talaga mabilis matanggal 'yan, eh, 'di ba? Lalo na't napamahal sa 'yo, 'di ba? Hindi naman 'yan, ano, kinabukasan lang, eh, ano, naka-move on ka na parang love life 'yan, <chuckles> 'di ba? Ah, mahirap talagang, ano, te mahirap, um, anong tawag dito, gamutin 'yong, ano, 'yong, um, 'yong, ano ng pangungulila, 'no. Pero siguro sa tingin ko, 'no, makakatulong 'yong, ano, 'yong 'yong mga gamit niya na nakakapagpaalala sa 'yo, 'no. Um, siguro kung mayro'n kang ibang mapagbibigyan niyan ipag ah, ipabigay mo na para, hmm, um, um, makinabang din 'yong iba, 'di ba? Parang out of love doon sa, ano, do'n sa na parang, "Oh, ito 'yong paborito niyang ano, sana magustuhan mo, ganiyan." 'Di ba? Para, um, naipamigay mo siya with ano with a reason na just because na, ano, na parang, "Ah, ito 'yong paborito niya. Sana maalagaan mo at sana makatulong sa 'yo." 'Di ba? 'Yong mga ganiyan, so may natirang dog food, eh, parang, ano, isi-share mo doon sa ano, 'di ba do'n sa m kung sino man 'yong mayro'n alagang aso niyan, 'di ba? Ah, 'yong mga toys, 'yong mga damit. So sa tingin ko kailangan mo siyang i-let go para makalimutan mo 'yong, ano, 'yong mga bagay na nagpapaalala sa'yo doon sa alaga mo, 'di ba? So ayun din yu ah, 'yong sa sa tingin ko na makakatulong sa 'yo and, um, 'yong memories naman talaga mahiram mahirap din i-let go, 'di ba? Andiyan lang naman 'yan kasi 10 taon 'yong pinagsamahan ninyo. Pero 'yon 'yong tingin ko na bagay na makakapagpatulong at saka 'yong ano, 'yong mga 'yong mga lugar na lagi niyong pinupuntahan. Kasi ayan, eh, hindi naman ayan na mag-a-adjust sa 'yo, 'di ba? Parang andiyan lang din naman 'yan, eh, lagi mo naman 'yang madadaanan. Pero kasi kung maiiwasan mo 'yan, 'di ba, para malayo ka di ma-distract 'yong isip mo na parang, "Ay, dito kami laging nagjo-jogging, ganiyan. Dito kami laging nagba-basketball." Ayan, so kung hangga't maaari na iwasan, 'di ba, para hindi kasi 'yong, 'di ba nga ang sabi nila 'pagka 'yong sugat, 'yong bagong sugat, 'pag nasasaling nang nasasaling hindi talaga siya gum gumagaling. Kasi lagi siyang nasasaling. So ibig sabihin kapagka, um, 'yong mga bagay na nagpapaalala sa 'yo doon sa alaga mo, eh, pagka lagi mo na lang naiikutan o lagi mong nakikita, so hindi ka talaga din maghe-heal, ganiyan.
Oo. Naisip ko nga rin 'yan na ipamigay 'yong mga gamit niya. Kaso parang nagi-guilty kasi ako. Parang 'pag ginawa ko 'yon parang kinakalimutan ko na siya, parang gano'n. Parang hindi ko na siya parang kulang na 'yong pagpapahalaga ko sa kanya, parang gano'n kasi 'yong nagiging dating sa akin na 'pag iniisip kong ipamigay 'yong mga gamit niya, eh.
Mm. Well, hindi mo ba siya pinahalagahan, di ba, minahal mo nga, 'di ba? So, 'wag kang ma-guilty dun sa part na yun kasi baka ha habang habang, ah, lagi mong nakikita yung memories niya yung yung nakakapagpaalala sa'yo dun sa alaga mo, eh talagang mag-aano ka, made-depress ka hanggang sa ano an ah, mai-stress ka nalang ng araw-araw na makikita mo yan, di ba? Um, yung yung buong ano mo, yung buong araw mo sira na, wala kang motivations, wala kang, ah, wala kang anong tawag dito, ah, energy para maipagpatuloy yung buong araw mo dahil nga malungkot ka which is hindi din maganda baka nga talagang maapektuhan yung mental health mo, 'di ba, gulat ka na lang isang araw kinakausap mo nalang yung sarili mo, 'di ba, ganiyan, hindi hindi natin alam kasi kung hanggang saan yung level ng kaya nating, um, i-handle na depression, di ba? So, as much as possible kung pwede natin siyang agapan, 'di ba, agapan na natin, so, hindi naman dahil kailangan mong i-let go yung gamit niya, i i ah, mababalewala o ma, um, mawawalan na ng halaga sa'yo yung alaga mo, hindi ganun. Mas importante din na pahalagahan yung mental health mo at tsaka yung physical health mo, di ba?
Sabagay, oo nga. Sabagay naisip ko nga rin 'yan. Kasi napapansin ko sa sarili ko na minsan natutulala nalang ako. Siguro mas maganda sigurong, ah, ipamigay ko na yung mga gamit niya sabagay mga kaibigan ko rin naman yung pagbibigyan ko. So, mapapakinabangan nila tapos hindi ko na lagi makikita baka makalimutan ko rin in the long run.
Mhm. 'Di ba? Mhm. Oo, at tsaka kung meron kang pagkakataon na parang ano ba, um, ano ba yung mga hobbies na ginagawa mo na hindi mo pa siya hindi mo siya kasama, di ba, baka gus baka puwedeng gawin din yan di ba, para hindi mo naalala. Um, puwede ding ano, na parang kung ready ka na ano, ah, puwede kang mag-adopt ng aso o ano, di ba, parang meron kang libangan, di ba, hindi naman dahil nirerelep nire-replace mo yung dati mong alaga doon sa ano, dun sa magkakaroon ka ng bagong alaga, eh baka kasi yan din yung makatulong ng ano na, ah, mag-heal sa'yo, di ba? Para hindi ka ma-depress, di ba? Hindi yung laging wala kang iniisip.
Tama ka, kinonsider ko nga rin 'yan, baka kailangan niya lang siguro ng kapalit para maibalik ko sa dati yung rutina ko tsaka naiisip ko rin baka puwede akong magbakasyon pala kasi 'pag nagbabakasyon ako hindi ko naman siya kasama. So, tama yung suggestion mo, 'no? Baka puwede akong lumabas muna ng lugar namin para, ah, makapagmuni-muni rin. 'Pag lumalabas naman ako, bawal isama yung aso sa ibang travel eh kaya hindi ko siya kasama. Baka mas madali nga ako maka-move on 'pag gano'n.
Mm, hmm. Ayun. Hmm, mm. Oo, at saka 'pagka nag-travel ka, baka naman pag nag-travel ka, eh, tulala ka na lang din, <chuckles> 'di ba? Huwag gano'n, i-enjoy mo 'yung ano, i-enjoy mo 'yung, ah, 'yung view kung nature lover ka, 'di ba? I-en i-enjoy mo 'yung nature, kumbaga kumbaga i-enjoy mo 'yung sarili mo. Hindi 'yung, ah, 'pag nandun ka sa maga sa tahimik na lugar, tutulala ka na lang din, a aha aalalahanin mo 'yung alaga mo, so, anong sense na nag-travel ka, 'di ba? 'Yu 'yung gano'n. So, ah, 'pagka ginawa mo 'yan, make sure na i-enjoy mo kung ano, kung ano man 'yung ano, um, view man 'yan, enjoy mo 'yung sarili mo, 'yung mga activities na ano na gusto mong i ah, gawin doon sa ano, doon sa pag-ta-travel mo, 'di ba?
Oo, susubukan ko nga 'yung mga 'yan, salamat ha. Buti na lang talaga nagtanong ako sa'yo, mukhang mayroon akong gagawing project ngayon para at least maibalik ko man lang 'yung sigla ko, lalo na't kailangan din naman ako ng pamilya ko. Salamat, ah, maganda 'yung mga payo mo ngayon.
Hmm, walang anuman 'di ba? Sana makatulong din talaga siya, 'di ba? 'Tsaka basta lagi mong tatandaan 'no, huwag mong kakalimutan 'yung sarili mo dahil mayro'ng nawala sa'yo, 'di ba? So, sabi nga nila, kapagka mayro'ng pintuan na nagsasara, ah, parang opportunity 'yan, eh, 'di ba? Kapag may tu pintuang nagsasara, oo, may bintana na bubukas, malay mo dalawang bintana ang magbukas sa'yo, 'di ba? May dalawang dogs na dumating sa'yo, 'di ba. From oo, 'di ba, eh di mas masaya, 'di ba? Oh, marami ka ng ano, marami ka ng libangan, ayan. So, 'di ba, ah, good luck kung mag-ta-travel ka, 'di ba. So, enjoy na lang ang buhay, paalam.
Oo, may nagbubukas. May dalawang dogs agad. Sige, paalam, hanap ako ng kasamang mag-travel.